でも、あれですね、やっぱ、こうやって人に聞いていただいて、こう、段階的に、こう、深掘りしていくと、やっぱり、あれ、あの環境が自分に一番合ってたんだから、あれを作るのが一番いいんだろうなっていう、すごい納得したので、なんか、今日お話聞いていただけてほんとに良かったです。
うーん。 うーん。 はい。 あ、良かったです。なんか、もう、僕の、なんか、ね、あれが役に立ったのであればすごく良かったですし、なんか、ね、それで疑似的に、あの、模倣できるのであれば、それで、しゅ作業効率が上がって、なんか、ね、お仕事がすごくはかどるのであれば、僕もすごく嬉しいので
はい。 うーん。 はい。 うんうん。 はい。 うーん。 そうですね。なんか、多分上手くいきそうな気がしてきたので、ちょっと、早速試してみようと思います。
うーん。 あ、ぜひぜひ、なら良かったです。頑張ってください、お仕事。
はい。 はい。はい、こおもう、今日はほんとにありがとうございました。
いえいえ、とんでもございません。こちらこそありがとうございました。失礼いたします。
はい。失礼します。

おおおお、なるほど。じゃあなんか開放的な空間、例えば図書館であったり、ま、コワーキングスペースなんかも開放的な空間ですよね。そういった場所より、こう、ちょっと、なんていうんですかね、狭くて、自分しかいない環境とかの方が集中できるっていう感じ？
うん。 はい。 はい。 うん。 はい。 うん。そうですね、なんか、今聞いてて自分で考えてたけど、その図書館とか、コワーキングスペースでも、絶対に角っこの席隅が好きかも。
はい。 ああ、なるほどなるほど。
うん。だからあんまり広々とした環境は好きじゃないんで、今も一応そのデスクは、壁に、こうなんて言うんすか、四隅のとこ
うんうんうん。 はい。
そこにこうつけて、なんとなく隅っこ感を出してるから、それは一個落ち着けるかなっていう感じではあるんですけど。
ああ、なるほど。なるほどなるほ。お、どういう、ちなんかこう心情の違いがあるんですかね。例えばその、まあ、ま、図書館でも、ま、角っこっておっしゃってましたけど、角っこだとどういう心理でこう集中できるというか、こう閉ざされた空間だとどういう心理で、なんか、集中できるのか、落ち着けるのか、とかって聞いてみてもいいですか？
うん。 はい。 ああ。 うんうん。 なんですかね、なんか、周りに人がいるとほんとに駄目で
はい。 はい。
なんだろう、ん、寝る時とかも端っこが好きだから、あ安心するのかなって思うんですよね、多分。
ああ、ああ、そうなんですね。
うーん。だから、多分、わかんないけど、漫画喫茶とかあるじゃないですか、ああいう。ほんとに狭くてパソコンしかないとこみたいな。
はい。 ううん。
ああいうスペース好きですね、多分。

あ、じゃあ、それで言うと、さっき、ま、コワーキングスペース、仮に3って言っちゃったんですけど、コワーキングスペースはどれぐらいですか？
はい。 あ、でも3ぐらいだと思います、やっぱり。うん。人がいなければ、ま、4になるかなぐらいの。
あ、うん、ふんふんふん。 うーん、なるほど。ま、それでも自宅の方が集中はできるかなってゆう感じ。うーん、うんうん。
うん。 そうですね、あの、やっぱり、なんてゆうか、自分の慣れ親しんだモニターの配置だったりとか、そうゆのがあるから、うん。
はい、え、うんうん。なるほどなるほど。じゃ、なんか、その、疑似的に、その、ご友人の
はい。 うん。
あの、作業環境みたいなところを模倣できることができれば模倣することができれば、なんか、まあ、常に、はち、安定して、まあ、7、8、9ぐらいの集中力を保てるっていうと、だいぶ、あれですね、し効率が良くなりそうですね。
ああ。 はい。 ああ。 そうですね、今すっごい自分で考え込んじゃったんですけど、やっぱでも、違いってゆうと、物のある無しなんですよね、きっと。
うん。 はい。 はい。